No, un po' più recenti, ehm
Ah okay. Ah no, io ascoltavo i Duran Duran. <chuckles>
Duran Duran ci sono loro, uno dei frontman era Noel Gallaghere e sono i?
Ah, gli Oasis? Bello.
Gli Oasis. Mamma mia, che amore infinito che ho per loro. Loro i Coldplay sì.
Ah sì, i Coldplay. Io i Coldplay mamma mia. E lo dico sempre, io prima pri cioè voglio riuscire a andare a un concerto. Prima o poi ce la farò. <chuckles> O O o No.
Favolosi. Eh, prima o poi. Prima o poi. Io, mhmm, per poco non ho potuto partecipare. Sono venuti qualche anno fa a Milano, mi pare. O Milano o comunque una città del nord, però non siamo riusciti a avevamo preso i biglietti, li abbiamo dovuti rivendere. Sem sì, sì, sì. Ehm, abbiamo
Ah-ah. Sì. Avevate preso i biglietti? E già solo quello già solo quello.
la negativa dal datore di lavoro che non ci ha voluto dare assolutamente il tempo li il giorno libero, perché comunque all'epoca ero nella ristorazione, era il mese di giugno, quindi figurati tu da giugno a settembre per loro non devi avere più una vita
No. Sì, vabbè però i Coldplay